相手がこう、仕事が忙しい時期で、どうしても手が回らない時っていうのは、ま、一時的なものなんだなと思って、それはまあ
はい。 うん。 はい。
まあ、公平、不公平って、その1日とかね、この、今日の夜で言うと不公平だなとか、そういう風にこう、短期間で考えずに、今はできないんだなと思って、まあ、長い目で見るように、気を付けてます。
うんうん。 はい。 うん。 うーん。そういう時はもう、状況を判断して、自分から進んでやったりとか、カバーしたりって、ああ、そうなんですね。うーん。
そうですね。 うーん。 そうなんですよね、難しいですね、これね。
そうですね。だけどその感謝を前面にまず出すっていうことで、相手の受け取り方はきっと、ね、だいぶ違うんでしょうね。
そうですね。あと、そうなんです、その逆の今度パターンで。この人は私がやってるのを当たり前だと思ってるでしょっていう風な、たぶん女性ってそういう、あの、イライラがね、あの、男性とかね、パートナーに対して、ある人多いと思うんですけど、その、やっぱりそのうんうん。で、やっぱりほら向こうは、例えば感謝してても、例えば感謝の言葉をね、伝えなかったりとか、あ、なんだろう、まあ、当たり前のように、例えば、なんか私の方がやってる時に、例えば、ありがとねっていうだけで、まるでこう、自分は、て、ね、こう、自分はこう、も、やってもらって当たり前的な態度に、こっちが見えるようなことしてても悪気ないんですよね、あの人たちはね。悪気ないんですけど。<chuckles> そう、うん。そう、そうそう、こっちがね、やってる側がね、だからそれを
うーん。 はい。 ああ、はいはい。 はい。 うーん、どうですか？うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。<chuckles> はい。 うーん、そう、は、はい。<giggles> けど、ぐ、面白くない。<chuckles> ああ。そうそうそう。
感謝してほしいではないけどうん、なんかその、やってるってことをちゃんと分かってほしいっていうのをやっぱり伝える、まあ、伝えるっていうか、その、いつも伝えるわけじゃないんですけど、やっぱりうちは、そういう話し合いをしました、なんか。
うーん。 はいはいはい。 ああ、いいですね。その、んぎ、思って欲しい、言わなくても分かるだろうから、やっぱり伝えないと分からない。で、ちょっと伝えるとやっぱり変わりますか、その関係性って。
うん。 あ、変わると思います。変わったと思います、なんか。
うーん、うーん、うんですね。はい。
向こうにも、なんか、その、あの、僕が手伝うと、なんか、嫌なのかなって思う時があるって言われて、あ、やっぱり私の態度が問題なんだなって思ったりとか。
はい。 ああ、言わないけど、ちょっと態度に出てた。
そうなんです。
ああ、それはでも伝えることで
うーん。
ああ、そのお互いにこう、あ、なんか思ってんのかな、思ってないのかなっていうことは減りますよね。
減りますね。うーん。
うん、いいですね。